Мгм, а ты, э, вот, э, не задумывалась, да, есть же традиционные роды, есть нетрадиционные там, а а как ты рассматривала, как ты для себя это выбирала? <chuckles>
И Мгм. <chuckles> Я вообще, я даже рассматривала, так получилось, я сказала: "Я буду рожать в воде". Да, такой в воде. А получилось так, что я так быстро родила, там никакой воды и не надо было. Какие-то там мячики. Вообще этого не надо было. Так получился, ну, достаточно быстро быстро, э, ребёнок родился. Но я я я смотрела на эту ванную. Я для меня это так, э, занимал этот вопрос. А вода? Это нужно го ну, это не так, чтоб тебе её приго надо заранее это делать, писать заявление. Да, да, да, и ф для меня это всё казалось таким вот процессом, но, а когда сам пришёл момент, всё получилось быстро так, как-то естественно, и
Ага. <laughs> Мгм. <chuckles> Договариваться, конечно.
Но сам момент родов, он тоже очень сильно меняет женщину, очень сильно, то есть через это пройти, э, это, м, ну, такой момент
Н ну, конечно, это тако м-да, т может понять только тот, кто проходил, наверно. Да.
Да, то есть, понимая, что Прошёл, да, прошёл, кто прошёл, кто ва вообще осознаёт, что такое что вап что такое вообще человеческая жизнь. Но я думаю, женщина, она больше осознаёт, больше это ценит.
А вот муж был с тобой на родах, он присутствовал?
Был, <laughs> он присутствовал. Почему-то я так решила, чтобы он был, м, а больше и не некому это было. И он перерезал пуповину, то есть, ну, такой вот, как вот мы представляли, он так он это сделал, вот и, <chuckles> ну да, такой вот был рит
<chuckles> Мгм. А, здорово. В обморок не упал, всё хорошо, выстоял.
А, он не упал, но он рассказывает, что я у у он-то ведь всё видел. Я сказала: "Какое это ощущение?" Он говорит: "Ну, немножко очень странное ощущение, когда ты видишь, как выходит ребенок". То есть это это, м, то есть это очень странное ощущение, как будто вот рождается alien. Вот такое вот ощущение.
М. Ах. Ну, понятно как.

Мгм.
И потом уже другие другие другие подруги вошли в жизнь.
Хорошо, а, появились другие интересы, другие подруги. А, м, ну, вот тебе больше подруги помогали пережить вот этот сложный момент или всё-таки муж, родители? Как это происходило?
Н-да, да. Это больше муж, конечно. Муж, и для него самого ведь тоже это был переломный момент в жизни. То есть, э, для мужчины, мне кажется, это тоже тяжело, потому что в ну, мужчины любят оп тоже определённую свободу. Когда захотел- побежал, а, в на спорт, в спортзал. Ну, то есть. И тут, э, э, раз, та и такое резкое ограничение. И путешествовать, даже уже когда уже появляется возможность путешествовать, ты уже выбираешь другой вид путешествия, другую страну. То есть это в тут всё уже, ну, всё меняется, всё. В какие рестораны ты ходишь, тоже даже. Ведь некоторые рестораны есть, э, где с детьми не особо посидишь. Вот так вот.
А с <chuckles> Ну да. Э. Да, это правда. А вот скажи, в каком возрасте ты стала мамой? Вот в каком возрасте у тебя произошли эти изм А, ну.
тридцать четыре. Достаточно, ну, такой достаточно зрелый возраст. Эм, осознанный, да.
Ну, осознанный уже можно так сказать, что ты, у м, если там мама молодая, а, 20 лет, э, может, э, взять ребёнка, да, и сама ребёнок, взять ребёнка и не смотреть ни на какие там препятствия, да, то ты уже всё как бы делала осознанно.
Да, да, ещё сама сама ещё ребёнок. Мгм. Мгм, мгм. Осознанно, да. Это, конечно, мне помогло. А, ну, единственное, конечно же, ты осознаешь, ам то, как проходит материнство, пе и 1 роды, э, в 34, они проходят, э, по-другому, если бы, например, тебе было бы 24. То есть организм, он всё равно, ему легче, когда он более молодой.